Да, ну, потому что внешность всё-таки внешность там, то, какой худой и так далее Это, конечно же, всё-таки, ну, такое врождённое. И мне кажется, всё-таки, наверно, в современном мире мы уже как-то дошли до того, что, в принципе, каким-то небольшим количеством вклада денежного любой может быть красивым, <chuckles> в принципе.
Ага. Мгм. Ага, а тут как будто бы только, м, твоя заслуга вот в в карьерном каком-то учебном плане. Мгм, мгм.
Да. Да, так и есть. А тут как бы всё зависит только вот насколько ты стараешься, наскока ты умеешь, а не от того, там, каким ты родился.
Ага, ну слушай, а вот ты когда, ну, искала вот работу, да, видела какие-то резюме других людей, м, ты вот что вот в тот момент чувствовала?
Я просто ся чувствовала ужасно и я не знала почему. И я просто ну вот ты подаёшься на работы. И в лучшем случае они тебе просто не отвечают. В худшем случае они тебе пишут там: "Oй, большое спасибо, нам было так приятно читать ваше резюме, идите гуляйте".
Мгм. <chuckles> Ага, ага.
А параллельно Ой, а самое ужасное было, знаешь, что? Что я, когда подавалась на какие-то работы, которые, ну очень хотела. То есть мне сама, допустим вот эта корпорация была очень интересной, сама позиция была очень интересна. Я подписывалась на страницу вот этого места.
Мгм. Так, и дальше там ...ходит?
И потом <chuckles> я пол видела все эти посты, что "мы рады сообщить", что вот какая-то позиция, на которую я подавалась, досталась там кому-то.. <chuckles>
А, закрыта. <chuckles>
О, божечки, ну зачем же вы так? Это некраси
<chuckles> Кто-то тебя обошёл в этой карьерной гонке. <chuckles>
Да, и я причём понимаю, что как бы то есть там дело тоже было в том, что я тока что переехала. И у меня как бы виза была такая, что, ну, в принципе, никто с ней не хотел возиться. То есть зачем кому-то возиться с человеком с визой, если можно нанять гражданина?
Ага. Мгм.